Alors moi, j'aurais besoin d'un avis, ou d'un conseil. En fait, en ce moment, bah, au travail, ça va pas très bien, heu, entre mes managers et moi. Hem, l'entente n'est n'est pas au beau fixe. Heu, en fait, heu, j'ai reproché ou, heu, du moins, j'ai, heu, demandé, heu, un petit peu des améliorations, heu, auprès de ma manager pour une autre équipe et en fait, ça a un petit peu été, heu, mal perçu. Heu, je pour moi enfin, j'étais tout à fait dans dans mes droits de faire, heu, ces demandes et heu, lorsque j'ai fait, heu, ces demandes, ben, j'ai eu, heu, bah, un avertissement.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. D'accord. Un avertissement, heu, de manière, heu, officielle?
Heu, oui, oui, un avertissement de manière officielle par, heu heu, les ressources humaines, heu, qui, heu dans cet avertissement, il y avait rien de concret. C'était vraiment que, heu, des retours par rapport à ce qu'un one to one que j'ai eu avec mon manager et c'était assez subjectif. Heu, vraiment il y a pas d'erreur, il y a pas de faute de faite. C'est, heu ce qu'on me reproche, c'est d'avoir fait des demandes récurrentes. Heu, moi j'estime que voilà, je je suis dans mon bon droit, j'ai le droit à la parole et un petit peu donner mon avis et heu, je trouve que, hem, heu, du coup, heu, les, heu, les RH et la direction ont un petit peu donc heu, soutenu, heu, ma ma mon manager et heu, je trouve ça totalement injuste, en fait.
OK. Ouais. Ouais. D'accord. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Oui, bah, je comprends, hein. Effectivement, là, ça semble être, heu, une sorte de d'injustice, du coup, finalement, hein, parce que, heu, parce que tu, bah, tu étais dans ton droit et que toute, heu, la hiérarchie semble, heu heu, ben, un peu être contre toi à ce niveau là. Et donc, c'est normal de ressentir ça, heu. Mais du coup, tu as est ce que tu as des gens au à ton travail à qui tu as pu en parler quand même, de manière vraiment, heu, bah, heu, ve enfin se sans sans détour quoi? Sans mentir, sans est-ce qu'il y a des gens comme ça à qui tu peux parler?
Oui. Oui. Oui. Oui, bah, du coup, bah, pratiquement, bah, j'ai aussi un petit peu fait exprès pour, heu, vraiment, heu, que ça que les gens sachent, s un peu ce qui se passe et que c'est pas normal. Et vraiment, en fait, tout le monde est choqué, surtout que moi, en fait, heu, je m'entends quand même bien avec mes collègues ou, heu heu, les, heu, les membres d'autres équipes. Heu, ça se passe, heu, plutôt bien et heu, c'est vrai que tout le monde était surpris et choqué de de ce qui se de ce qui s'est passé parce que, heu, voilà, j'ai pas, voilà, je suis quelqu'un de respectueuse, heu, je fais un petit peu, en plus, toutes mes tâches. Heu et d'ailleurs, heu, elle m'a dit, heu, lors de mon entretien, heu, hem a heu enfin mi heu, de enfin milieu d'année, que, heu, mon travail, heu, enfin, il y avait rien à dire, heu. Mais, heu, du coup ce qu'elle me reprochait c'était vraiment le fait, heu, de, hem mon mon intonation, heu, sur, heu, peut-être, heu, comment je dis je dis les choses.
Ouais. Mmh mh. Mouais. OK. Ouais. D'accord, ouais je comprends. OK, en tout cas, heu, oui je comprends, c'est c'est très clair. En tout cas, heu, le point un peu positif de ce que tu as dit, c'est quand même tu as des soutiens un peu de tes collègues, finalement.
Moui. Oui, bah heureusement qu'ils sont là, heu, parce que ça m'aide aussi à tenir. Parce que sans eux, heu, peut-être que ben j'aurais peut-être dévié, heu, c'est vrai que j'étais pas bien. J'ai eu des réunions ces derniers temps où, heu, je voilà je sortais des réunions presque en enfin en larmes, heu, à la maison, je sortais plus parce que justement je pensais au travail et surtout je pensais à cette situation un petit peu d'injustice. Vraiment je je comprends pas, en fait, c'est encore plus dur. Encore, j'aurais eu tort, j'aurais compris et heu, je pourrais passer à autre chose. Mais le fait, qu'en fait, ça soit tellement injuste ce qui se passe et qu'on donne le droit parce que, voilà, ils ont, heu, cette position de manager et bah, je trouve pas ça normal et je trouve ça super injuste et c'est vrai que bah, s tout ça, ça trotte un petit peu dans ma tête et heu, je me dis, heu, que c'est pas normal.
OK. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais mais je comprends, oui effectivement oui, q quand il y a une injustice arrive comme ça c'est normal de, bah, de ressentir de la frustration et puis, heu, ce sont tes supérieurs et donc tu as pas, heu, bah, tu as quand même, heu, pas trop, heu, de possibilités de bah de tu as pas trop de recours finalement. Alors peut-être qu'il y aurait effectivement moyen, heu, de de manière concrète de d'en parler à certains syndicats? Je sais pas dans quelle branche tu évolues, mais peut-être que ça peut être une option? Je sais pas ce que tu en penses?
Mouais. Mouais. Bah, en fait, heu, j'étais justement accompagnée lors du rendez-vous RH avec, heu, un membre, un délégué du personnel. Qui, en fait, était là, mais il n'a pas vraiment, voilà, servi à grand-chose parce qu'il m'a pas tellement défendue et en fait, il était là dans l'écoute et heu heu, voilà au cas où, heu, il y avait, heu, la RH peut-être déviait sur des choses. Mais, heu, voilà eux, heu, en tout cas, au sein de mon entreprise, hem, ils vont plutôt aider pour, heu heu, peut-être conclure à des ruptures conventionnelles, des choses comme ça. Mais pour le coup, pour l'avertissement, heu, bah il m'a pas vraiment aidée parce qu'eux estiment que, heu, c'est juste un avertissement. Que, heu, voilà il y a pas main morte. C'est c'est pas voilà un licenciement. Mais le problème c'est qu'au bout de 2 avertissements, il peut y avoir un un licenciement et ça veut dire aussi qu'un avertissement on peut en on peut en donner comme on veut et heu, sur, heu, basé un petit peu sur n'importe quoi donc à partir de là, heu, pour moi c'est grave, en fait.
Mmh mh. OK. OK. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ouais. Oui, oui, effectivement, c'est grave, heu, que ce soit, heu, pas justifié et puis, heu, que ça a quand même des conséquences. Alors les conséquences c'est pas tout de suite, mais effectivement, ça peut amener à un 2e heu, avertissement et là ce serait beaucoup plus beaucoup plus grave, heu, Il y aurait des conséquences et des donc heu, ouais c'est normal de d'être, heu, d'être, heu, remontée, je comprends tout à fait parce que, heu, bah ils ont pas à faire ça et puis maintenant ben, finalement, heu, d heu, le le fait, alors, que tu ai tes q tes tes collègues à qui parler, est-ce que tu comment tu le ressens, maintenant? Comment tu tu tu te vois, heu, bah, aller au travail chaque jour, heu? Q Qu'est-ce que tu envisagerais de de faire? Heu, est-ce que tu tu parles encore à tes supérieurs? Est-ce que tu tu fais comme si de rien n'était? Quelle stratégie tu as déjà envisagé d'adopter?
Moui. Moui. Ouais. Moui. Mmh mh. Alors en fait, heu, déjà la semaine dernière j'ai eu hem, un un point avec, heu, ma ma N+1 et N+2 et heu, à, heu enfin ce point, voilà, heu, ma N+2 a été super virulente, méprisante, ça a été très dur, heu, j'étais en larmes, heu, mais vraiment j'étais pas bien de ce point, heu, j'ai compris que, bah, je sais même pas pourquoi, comment, heu, j'ai compris qu'elle m'aimait pas et en fait, c'est ça aussi qui m'a choquée, parce que, heu, ben, moi je faisais tout pour, heu, bah, essayer d'aller vers elle, heu, j'ai même amené des petits enfin des petits déjeuners, je lui ai dit de venir enfin, j'ai toujours été bienveillante avec elle et en fait, heu, le fait que, limite, elle me déteste comme ça, enfin j'ai été, heu, je suis tombée des nues et ça m'a choquée. Du coup, à la suite de ça, bah, j'ai j'ai été en arrêt 2 jours donc heu, je suis revenue là, heu, aujourd'hui, heu, de du travail et heu, bah, au final, bizarrement, ce week-end j'étais pas bien, mais, heu maintenant, en fait, heu, ça me fait quand même un peu de bien, parce que je sais un petit peu à qui j'ai à faire et heu, du coup je n'attends plus rien de personne et j'arrêterai de me donner peut-être à 1000 % à ce travail, parce que je me dis que, bah, eux, en fait, heu, bah oui, heu, je j'ai pas d'importance pour eux, donc je veux pas aussi détruire ma santé pour eux, donc c'est comme ça que j'essaye de voir les choses parce que j'étais pas bien, heu, voilà, heu, tout ce week-end j'étais pas bien du tout, heu, je pense aussi à ma famille, je me dis: «Non, heu, je peux pas gâcher ma santé pour eux».
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mouais. Ouais. OK. Mmh mh. Ouais. Ouais je comprends, bah c'est c'est une bonne, heu, je pense que c'est une bonne, heu, façon de voir les choses, tu as compris un peu, heu, bah, les masques un peu sont tombés et tu tu le considères que l donner, heu, bah, ton énerd d ton énergie, ça vaut pas la ces ces personnes n'en valent pas la peine, donc d'un côté, heu, maintenant tu tu es, tu tu voilà consciente de ça et tu peux, heu, bah, choisir finalement de voilà c'est c'est un c'est un vrai travail et c'est pas facile de mais de l'ignorer un peu dans ta tête, heu, même si tu dois aller voir, heu, par exemple, tous les jours et puis voilà, si, heu, si si si tu estimes que ça devient trop, heu, troublant, tu pourras, heu, envisager voilà peut-être, heu, un changement de de poste ou un changement d'emploi. Je sais pas à quel point c'est possible, mais mais heu, le le fait que tu aies pu un peu p voilà prendre un arrêt maladie et et réfléchir aussi à tout ça, ça peut ç ça t'a apporté du bien du coup.
Moui. Exactement. Moui. Mmh. Moui. Moui. Oui. Moui, c'est vrai que ça m'a fait du bien et heu, je me suis dit: «heu, au final, heu, bah je suis un petit peu, heu, les p pieds et mains liés, heu, à eux et heu, il faudrait que je me libère un petit peu de ça parce que, heu, même le fait de retourner alors que, bah, j'ai presque été un peu humilié on m'a maltraité c'est quand même dur.» Heu, voilà aujourd'hui j'y retourne parce que, bah, j'ai aussi mon fils, heu heu, j'ai des charges, heu, voilà c'est, heu, obligatoire, mais ça fait du mal, en fait. C'est quand même, heu, quand j'y repense, heu, quand quand je reparle de tout ça, ça fait quand même mal parce que vraiment il y a des choses qui se font c'est pas normal et heu, c'est pour ça j'essaie des fois de de pas trop y penser mais heu, ouais ça fait c'est c'est quand même douloureux, hein.
Mmh mh. Ouais. Oui. Ouais. Ouais, je comprends tout à fait, heu, ce que tu ressens et c'est des c'est des personnes effectivement qui n'ont pas, heu, des bonnes in intentions envers toi et heu, pour qui, voilà, tu travailles. Mais en tout cas, tu tu sais maintenant, heu, bah la la valeur que tu as à leurs yeux et tu peux, heu, tu peux passer outre ça, le en connaissance de cause. Voilà, tu sais maintenant que, bah, heu, ce qui compte au travail, finalement, c'est bah déjà tu peux ou ou compter sur tes collègues et heu, bah, tu tu fais ton travail de manière, heu, b à voilà, à assurer, heu, ton salaire, mais tu n'as pas, heu, forcément à donner trop de, bah, trop de ta personne pour, heu, une entreprise, heu, qui qui te considère pas z heu, à ta juste valeur. Donc heu, voilà, heu, pour le moment, effectivement, c'est bien de compter sur le les sur le la bienveillance, en tout cas, de tes collègues et heu, envisager, voilà, peut-être, heu, aussi, heu, sans sans obs faire une obsession dessus, mais sur le fait, peut-être, que voilà, i i i i ils sont capables de donner des avertissements, donc peut-être qu'ils sont capables de de faire de d'en donner un un 2e et voilà, réfléchir à peut-être des portes de sortie, ça peut être une bonne idée aussi.
Mouais. Ouais. Ouais. Oui. Oui. Mmh. Oui. Oui. Non, c'est vrai que c'est une bonne idée peut-être, heu, réfléchir à la suite, ne pas être dépendante, heu, de de cette entreprise, de de ce travail, même si, bah, oui, je j'aimais beaucoup ce travail, mais au final, il faut il faut quitter un petit peu de de cette, heu, dépendance, c'est comme une, heu, enfin oui, c'est une relation, c'est toxique et heu, c'est pas forcément bon pour moi. Heureusement que les collègues, tu l'as dit, sont aussi là, ils m'aident beaucoup, ils m'épaulent, heu, vraiment, heu, même aujourd'hui, enfin tout le monde m'entourait, heu, malgré que que les managers, heu, soient là, enfin tout le monde était à côté de moi, essayait de prendre de mes nouvelles, donc tout ça, ça m'a fait du bien, ça a été un grand réconfort de voir qu'au final, heu, bah, j'ai ce soutien parce que ça peut c'est vrai que ça peut faire, heu, peur on se dit bon: «Peut-être que je vais être, heu, même seule, les gens ils vont me laisser, ils vont pas oser». Mais non, au contraire, tout le monde me soutenait et ça, déjà, ça m'a fait du bien et ça prouve, heu, encore une fois, bah, oui que, quand même, j'ai raison et que ce qui s'est passé, heu, c'est pas normal. En tout cas, je te remercie, heu, énormément, heu, pour, heu, pour tous ces conseils.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Ouais. Bah, écoute, c'était, heu, c'était avec plaisir. Je comprends ton ta frustration et puis, heu, sache que voilà, c'est c'est normal de ressentir ça et que c'est que c'est c'est temporaire et puis tu as tu sembles quand même avoir la la clarté, maintenant, d'esprit, heu, qui qui soit, heu, grâce à ces 2 jours, heu, de de réflexion et je bah, voilà, heu, je te je te souhaite, heu, le meilleur et je suis sûr que ça va s'arranger.
Mmh. Merci.